E é olha, e é verdade que a história do do do do skip do coração não foi o meu cardiologista que resolveu, entendeu.
Olha. Hã. Entendi.
Foi ele, foi ele, as ervas dele, entendeu. E aí, por exemplo, se eu acumulo gases, o coração também escapa uma batida.
Entendi. Ah, nossa.
Pressiona. Olha mas olha como o corpo da gente aí você vai no cardiologista, eles dizizem eles dizem pra você assim: "Ah, você tem", como chama? Quando ba não bate direito, aí, eh, você acos isso aí, eles vão dizer que você tem arritmia, e na verdade você está com dor de gases.
Ah, é tipo arritmia? Arrit Ah tá. É é é, o corpo é uma máquina, né, uma máquina perfeita, né, e ela tem que, enf enfim, né, está tudo funcionando direitinho, né, pra você ter o melhor do possível, né, da daquela máquina, né. Você ter a melhor versão dela, né.
É. Então, e ele E Pois é. E ele está tentando, né, porque, coitado, eu falo pra ele que é é problema novo em carro velho, né, porque cada hora é uma coisa. Mas o sono tá me faz falta me faz falta esse sono noturno.
Então as coisas <laughs> Entendi. O sono é uma questão. E se e se você, por exemplo, dormir, eh, porque porque eu acho que esse esse sono ah, isso já aconteceu, de você não dormir, aí à noite você também não dormiu direito? Hum.
Não. Mesmo que eu não durmo à tarde, mesmo que eu não durmo à tarde. Hã, hã, hã, é, não é, já, já, não durmo à noite de qualquer maneira. Ap antes eu achava assim lógico que se eu dormir 2 horas de tarde, não tem Jesus Cristo que vai fazer eu dormir de noite, né, narra. Eu vou acordar 15 vezes. O que acontece é que se eu durmo de tarde, piora ou aumenta a frequência da interrupção do sono noturno.
Entendi. É, porque aí realmente mexe, né. O corpo Tá. Hum, entendi. E aí a é é o você, hã, sua sua dificuldade à noite é pegar no sono ou você vai acordando? Você pega bem no sono, assim?
Não. Eu vou acordar. Então ó, assim, praticamente na hora.
Ah, mas e aí depois vai acordando, né.
É assim, a cada tem é de 3 a 4 horas, eu acordo.